آه آه، باحس باحس إن أنا حطّيت حُبّي للناس دي، ماما كانت دايمًا تقول لي آآ لمّا كنت أشتكي مثلًا إن الأكل بياخُد منّي وقت طويل وما بيتضبطش وممكن أشتريه جاهز، في حاجات ممكن أ كانت تقول لي "يا حبيبتي اعملي اللي أنتِ بتعمليه ده بحُب عشان يوصل لعيالِكم" هو ده النَفْس بتاع الأكل لمّا يقول لِك إن د السِت دي نَفْسها حلو، النَفْس هنا حُبّها لأهلها وهي بتعمل الأكلة دي إمم إمم، ماما فيلسوفة كبيرة أيوه لأ ماما مأكّده لي. <giggles>
إمم. بالض ياه معقولة! أول مرّة أعرف المعلومة دي بجد؟! <giggles> ماما مأكد لي <laughs>
أيوه ماما مأكدة لي. <chuckles>
طيب وكنتم بتاكلوا فسيخ بقى والّا من الناس اللي بتاكل أكل عادي أول يوم العيد بقى؟